え！12時間っていうと何時から何時勤務ですか？
あの、ま、なんかだいたい朝8時ぐらいから仕事始めてで夜の7時ぐらいまで働いてて、でそこで初めてご飯とかそういう色々やって
ええ。 ええ。 ええ。
で、またちょっと夜働くみたいな感じですかね。最近でもね、ちょっと夜つか
すごい生活ですね。それがた楽しいって、すごいですね。
いや、まあ、そうですね。ただ、楽しいですけど、気持ち的には。ちょっと体がね、ちょっと <sighs> ついていってないかなっていう感じが最近感じつつあるって感じ。うーん。
ええ。 <laughs> なるほど。ちなみに今は、どなたかと一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
ええ、1人です。
ああ、じゃあ自由もききますよね。ほんとにいつ仕事を辞めようがとか。
まあ、なんで、そうそうそう。うーん、そうなんですよ。
なんか家族がとか、お子さんがいると今後大学の費用がとか、いろいろ考えることもあると思うんですけど、まあ1 人 だったら自由もききますし
うーん、そうなんですよね。1人なんで そう。 そう、あとね、ちょっと
でも体がちょっと悲鳴を上げてるような感じもするので、やっぱりちょっと仕事量を減らしてもいいかなとも。ええ。
<laughs> ね、ちょっとね、仕事量をね、そうそうそう。あとね、気になっているのが、なんて言うんでしょう、ま、今までその FIRE を目指すっていうことは、あのお金をどんどん貯めてかないといけないじゃないですか。
ええ。 ええ。
だからその支出を減らすために節約とか倹約みたいなのをすごいしてきて